„Mein Häuschen ist nicht grade, das ist aber schade. Mein Häuschen, das ist krumm, das ist aber dumm. Bläst der Wind hinein”, dann würde man pusten, das mache ich jetzt nicht, <giggles> „stürzt das ganze Häuschen ein”, mhm.
Aha. Ja, das sind so Klassiker unter den Kinderreimen in Deutschland. <chuckles>
Genau, genau. Also, da hatte ich auch also, das habe ich auch immer noch so 'n Buch, wo diese ganzen Reime drinstehen und manchmal gucke gucke ich das dann doch noch mal an, ne? Weil man dann halt schon, ähm und ich habe habe ja dann Erzieherin gelernt oder war Erzieherin und da habe ich das dann auch weitergegeben an die Kinder, so diese Reime, Re Redewendung, mhm.
Mhm. Ja. Mhm. Gibt's denn auch Klassiker von Kinderliedern, die in deiner Familie 'ne große Rolle gespielt haben? Also, abgesehen von diesen Volksliedern wie, Ge „Die Gedanken sind” frei und „Abendstimmung?”
Ähm, also, ähm, wir haben auch oft „Hänschen klein, ging allein” gesungen
Der Klassiker. <snorts> Mhm.
wo ich auch mhm, auch später erst so, äh, eher die Dramatik an diesem Lied <chuckles> ge er erkannt habe.
Ja, das kriegt man als Kind viele Kinder kriegen das gar nicht so mit, dass das Hänschen ja ganz alleine in die Welt zieht und dann weg ist von der Familie.
Mhm, mhm. Mhm. Genau. Genau. Auch 'n Klassiker „Hänsel und Gretel” als Lied, weil das hat ver also, hat mir immer schon sehr gefallen, einfach wenn man dazu auch die Handbewegungen macht, ja, das, äh um das zu unterstützen.
Mhm. Genau. „Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald”, so beginnt das. Mhm.
Genau, genau, mhm, und dann kann man natürlich alles, äh, mit mit Handbewegungen und der Mimik und alles ganz toll, finde ich, begleiten. Das hat mir immer auch sehr viel Spaß gemacht. Also, generell beim Singen sowieso und dann dann natürlich auch, die, äh, Handbewegung dazu, was mich dann dazu gebracht hat, dass ich, äh, Gebärdensprache gelernt habe, weil ich das <laughs> weil ich das so toll fand.
Verstehe. Interessant, dass auch das dein Elternhaus so geprägt hat.
Mhm, also, da, ähm mein Bruder, der, ähm, ist Autist und der war in so 'ner, äh, Schule, äh, für behinderte Kinder und da hatten die mal so 'n Kurs angeboten für Gebärdensprache, weil das natürlich auch bei Menschen mit Autismus hilfreich sein kann, dass man Gebärden nutzt und dann, ähm, habe ich da mit meiner Mutter zusammen dran teilgenommen an diesem Kurs.
Aha. Mhm. Ja. Du hast ja grade Autismus bei deinem Bruder angesprochen. Habt ihr denn da spezielle Feinheiten in der Familie angewandt, um mit ihm gut zu kommunizieren?
Mhm.

Ne, also, eigentlich das ist, äh, ha ist mir eigentlich, nie ähm, das ist mir eigentlich nie passiert, dass sie das komisch fanden. Ähm, äh, also, ich habe aber auch nicht so viel äh, soviel Kontakt dann, äh, zu, äh, den Klassenkameraden gehabt. Also, es hat dann unterschiedliche Gründe gehabt, mit denen mit wem ich Kontakt hatte. Da, äh, war eigentlich nie so was Negatives. Äh, d wir haben uns halt einfach unterhalten, ähm, so.
Mhm. Okay. Mhm. Ja, aber dir selber wo du aus diesem Kontext kamst, hast du dann manchmal gedacht: „Oh, äh, die unterhalten sich jetzt aber sehr seltsam.“ wenn die vielleicht 'n bisschen umgangssprachlicher und slangmäßig unterwegs waren?
Ähm, eigentlich nicht, aber ich fand es auch immer sehr witzig oder spannend, was die also, wie so 'n Slang sich anhört, wenn die halt im Slang gesprochen haben. Und ich w weiß aber genau, dass meine Mutter das, äh, gar nicht, äh, gern gehört hat, wenn ich da auch also, das passiert ja, dass man, ähm, sich dann so Sachen angewöhnt oder so, wenn man da miteinander, äh, zu tun hat. Und da weiß ich nur, dass meine Mutter das nicht so befürwortet hat, wenn ich die Sachen so
Aha. Verstehe. Mhm. Ja, klar. Ja. Kannst du dich denn da noch an Beispiele erin erinnern außer diesem Schimpfwort mit w, was wir jetzt nicht wiederholen werden?
<chuckles> Ich wa ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann. Aber meine Mutter hat schon was dagegen gehabt, wenn ich so, d äh, w also, was ja umgangssprachlich, äh, in der Jugendsprache ganz normal ist, wenn man sagt: „Oh, das ist ja geil.“ Da hat sie sich auch schon aufgeregt, wenn ich das Wort geil, benu äh, gesa äh, hat gesagt hast du nicht.
Ja. Ja, gut, das, äh, Wort „geil“ hat ja auch 'ne vulgäre Bedeutung. Und, ähm, im Großen und Ganzen heißt es ja inzwischen im Deutschen „toll.“
Verschiedene Bedeutung. Mhm, genau. Ach, das, <chuckles> äh, interessant.
Ja, das ist super, das ist toll, das ist geil. Aber, äh, es ist verständlich, dass deine Mutter da vielleicht andere Assoziationen mit verbindet.
Mhm.